Kak, eee apa ya, lagu gitu ya kita sebagai yah, manusia itu pasti demen sama musik, gitu ya. Aku juga pecinta musik. Ada nggak lagu, tapi yang pengen diaj diajarkan atau didengarkan gitu ya, ke anak Kakak, nih?
Betul. Mmm. Ini tuh aku, eee, lagu yang banget baru booming di tahun 2024, sih, ya. Itu tuh lagunya Sal Priadi yang judulnya tuh, itu tuh Bunga Matahari, Kak.
Oke. Oke, aku tahu, walaupun aku nggak mendengarkan Sal Priadi, tapi saking booming dan hits-nya aku tahu lah itu lagu yang Bunga Matahari t iya karena dipakai ya? Dipake di mana-mana.
Mhm. Pastinya tahu, sih, karena itu tahun dua ribu dua puluh empat heeh. Tahun dua ribu dua puluh empat kan emang agak terkenal banget, ya, Kak? Gitu.
Mhm, dipake banget di di di apa namanya, sosial media, ya. Di TikTok, di Instagram. Jadi kayaknya mungkin kalau orang yang main sosial media harusnya tahu, ya, gitu. Ah, bere kenapa nih, Kak, alasannya untuk mengajarkan, eee oh, sebelumnya gini deh, mungkin, eee, <tsk> Kakaknya juga mendengarkan si Sal Priadi atau memang lagu ini aja, gitu?
Pastinya pastinya. <chuckles> Mhm. Aku beberapa lagunya Sal Priadi juga aku dengerin, kok. Jadi memang, eee, Sal Priadi itu jadi salah satu, eee, penyanyi referensi laki-laki yang aku suka untuk mendengarkan lagu-lagu yang memang cukup menyentuhlah untuk perasaanku, gitu. Kayak kalau judulnya yang tadi aku pengen bahas kan Bunga Matahari, ya, gitu. Terus juga ada judul yang agak nyentrik tuh Amin Paling Serius, sih. Yang paling suka, sih.
Oke. Oke. Mhm. Oh ya, mmm. Amin Paling Serius dia, ya? Bukannya ini, Kak, ya yang penyanyi cewek, eee, indie juga, aku lupa siapa iya.
Eee, Nadin Amizah Nadin Amizah. Ya, itu berdua. Jadi, emang, ada laki-laki dan perempuan.
Oh, oke, duet, ya? Oke, aku kurang <chuckles> mengikuti, eee, pergerakan indie nih, Danila dan lain-lain, cuman tahu lah setidaknya nah, tadi kenapa tuh, Kak, pengen mengajarkan ke anaknya?
Mmm.

Oke oke, boleh, eee, aku tanya selera lagu aku, Kak, bu suka lagu rock atau, eee, metal gitu nggak, Kak? Karena
Kalau metal yang kayak bener-bener, heeh, kayak yang kayak itu nggak sih. Cuman kalau band-band rock, kayak misalnya yang dulu-dulu tuh The Killers, terus, eee, Green Days, terus juga ya istilahnya yang zaman-zaman dulu aku masih suka, gitu sih.
keras banget nggak ya, gitu ya? Mhm. Ya ya ya. Wah ya, mmm, Itu punk itu. Pop punk. Oke oke oke, mantap mantap. Nah, eee, mungkin kayak kalo ke anaknya juga akan diajarkan alat musik gak, Kak, selain lagu kan, tadi kan udah tadi lagu nih, alat musik nih, bakal diturunin juga nggak? Eee, harus bisa gitu misalkan emang harus oh, oke oke.
Mhm mhm. Pastinya pastinya. Harus harus. <laughs> Bahkan kayak aku tuh punya impian gitu kan, eee, aku sering banget muncul di timeline-ku itu kalau, eee, ada apa, orang yang lagi ngelatih drum, d drum gitu loh ke anak-anak gitu, dan aku kayak udah bilang sama suamiku kayak, besok kalau anakku udah agak cukup besar, itu ya belajarnya drum ya, bukan gitar ya, gitu.
Oke, ya. Harus, nih. <laughs> Oh gitu, kenapa? Karena karena impian yang tertunda gitu ya, Kak?
Betul betul. Kayak, karena aku dulu tuh aku suka banget main bukan suka banget main drum ya, tapi menurut aku orang yang main drum itu punya style-nya sendiri. Cowok cowok cowok cowok.
Keren ya keren. Oh sorry, Kak, anaknya cewek atau cowok, Kak? Ngomong-ngomong, oh, ya pasti, oke oke, ya ya.
Dicocokkan gitu untuk dialirkan, eee, main drum gitu daripada gitar. Tapi kalau gitar, ya kalau dia mau main gitar, ya aku ajarin aja gitu sebenernya.
Silahkan ya. Oke oke oke. Waduh berarti <laughs> kayaknya, eee, cukup diarahkan ya, mmm, maksudnya mamanya punya jiwa seni atau enggak jiwa, eee, a darah musik ya b eee, di ini ni, akan di diturunkan lah gitu ya. Mak secara dipaksa maupun tidak dipaksa gitu ya berarti ya, kurang lebih.
Amin amin. Ya Iya, betul banget. Ya ya aku harap sih anakku juga punya kemampuan musik kayak aku yang kayak bisa baca betul. <laughs>
Ya, dan kesukaan juga ya, Kak, ya jadi maksud tidak terpaksa gitu untuk ada passion-nya lah gitu. Ada yah.
Tapi kayaknya semua orang suka musik nggak sih kalau dipikir-pikir kayaknya
Mmm, <tsk> bi tapi ada lah, Kak, dari dari mungkin dari teteput berapa ribu orang tuh kayaknya ada satu dua yang akan, eee, memang biasa aja terhadap musik tuh ada sih, Kak, udah pernah ketemu juga gitu. Ya Oke deh, Kak, aduh nih terima kasih banget nih, Kak, seru ngobrol-ngobrolnya juga ti apa namanya, sharing-sharing-nya. Yah, di kapan-kapan. <chuckles> Iya.
<laughs> Iya sih, pasti ya, gitu. Makasih juga, sama-sama, Kak. Makasih juga udah mau denger ceritaku juga ya, Kak. Mungkin kapan-kapan boleh lah kita ngobrol lagi yang lain-lain mungkin ya, Kak. Oke, bye-bye.
Oke. Lanjut lagi dong ya boleh boleh, oke terima kasih ya, Kak. Iya, sampai jumpa!